Bener itu. Nah, itu ada ini sih, Bang, kayak sesuatu yang aku sesali itu, kayak dulu kan zamannya masih kayak main Mobile Legends yang moba-moba gitu lah, Bang. Nah, itu pas awal kuliah itu, aku kan pas zaman covid itu, nah, sempet diajak temenku kayak main PUBG, gitu Bang. Nah, itu kayak, apa ya, s aku nolak dia karena main game yang moba tadi. Nah, malah dia itu ternyata ngajaknya itu kayak di apa ya, diseriusin iya, di tingkat turnamen sampai kayak ngebawa nama kampus dia, Bang.
Heeh. Apa tuh? Iya. M iya. Terus? Oh. Turnamen. Waduh, keren dong! Heeh.
Iya, dia di ju juara 1, di turnamen kampus yang PUBG tadi.
Heeh. Oh.
Nah, itu aku nyes nyesel banget sih, Bang, itu.
Karena nggak ikut, ya? Emang nggak suka emang nggak suka, kayak PUBG itu, nggak suka?
Iya. Eee, pas itu sih, agak milih ini sih, kala karena temen-temenku pada tem main moba, iya, bener. Nah, yang kenalanku tadi kan cuma kayak kenalan di, apa ya, MOS gitu loh. Jadi, kayak enggak terlalu deket.
Moba. Iya, mmm. Padahal dia udah ngajakin loh, ya?
Mhm. Iya, bener udah ngajakin. Dan, skill-nya dia pun kayak sama aku imbang-imbangan gitu, Bang, sebenarnya.
Uh, sayang banget, padahal bisa jadi the next, eee, Ryzen.
Mhm. Iya. <laughs> Iya, kalau waktu itu, amin. <chuckles> Tapi kalau untuk sekarang kayaknya udah nggak deh, nggak ada jiwa kompetitif lagi iya, bener.
<laughs> I Udah redup, ya? Oh, iya sih, ya ya ya, aku nggak ada sih sampe kayak kayak gitu, eee, kayak tim ku yang Aufi dulu juga udah nggak ada. Tapi kalau ada, pengen aku balik kayak, "Ayo kita nostalgia itu main main game-game yang dulu kita bareng." Itu bener-bener kaya berempat, berlima, itu bener-bener ada, sekarang mah udah sibuk dengan ke ma eee, apa, eee, kegiatan masing-masing. Jadi, ya udah, i makanya, mungkin salah satunya aku udah, eee, nggak nggak dapet, e rasa main game itu mungkin karena temen-temennya juga, udah pada gak main juga, gitu kan. Dulu iya, dulu dulu sampe dibela-belain begadang, gitu.
Mhm. Mhm. Hmm. Iya, menang. <chuckles> Iya. Mhm? Mhm. Iya, bener sih, Bang. Mhm. Oke Bang, menarik sekali ya obrolan kita hari ini ya, Bang, ya. Makasih ya, Bang, ya. Thank you. Iya.
Oh, iya. Oke. Thank you. Terima kasih.

Mhm, iya iya iya, heeh. Udah top up berapa juta dari game. <chuckles>
Mhm. Oke, terus Eee, kalau itu wah, enggak top up sih aku Bang. <chuckles> Masih inilah masih, save-save man uanglah buat, kebutuhan kedepannya, iya.
<chuckles> Gau nggak wa gimana sih? Oh iya sih emang, waktu-waktu itu susah sih, eee, apa gaji dipotong, kerja juga, aduh susah. E tapi dengan
<chuckles> Iya, kerja juga ke mana-mana susah Bang. Tapi aku pas waktu itu malah ini loh Bang, kayak kerja jadi ojol sih pas waktu COVID COVID itu.
Iya. Mhm. Oh, iya bener coy. Ojol itu lagi naik daun tuh, jadi sel bisa dikatakan hobi gak sih ho hobi? Karena ojol salah satu yang, eee, gak ini ya gak kena gak kena PPKM. Jadi dia bebas, gitu.
Mhm. Iya, kayak gitu. Mmm. <chuckles> Iya. Tapi kalo ojol tuh bisa dimasukin ke hobi sih Bang kalo mere pada suka motor-motoran gitu mungkin. Jadi sekalian kaya hobi sih, iya.
Oh ya? Oh, iya iya, boleh, suka suka kelayapan ya.
<chuckles> Iya, bener.
Heeh, benar benar benar. Ya, aku aku kalau hobi itu paling ya dulu nge-game, sekarang kayak udah kayak, mmm, udah bosen nge-game, main PUBG udah enggak, AOV udah aku kasih temen tuh kan, ini akunnya lagi. Kalau game sih udah enggak paling itu ke gym paling. Nah, tapi kalau aku ngomong-ngomong nih, aku mau cerita dikit, dulu itu nge-gym itu wah sok-sokan banget tuh ya. Eee, gak tahu gerakan yang bener gimana itu kan, aku rekam-rekam sok-sokan mau bikin konten tuh kan. Tapi heeh. Ya diliatin orang yang udah lama juga itu kan. Nah, tapi setelah sekian lama aku ini kan latihan, tahulah, eee, gerakan mana yang benar, mana yang, eee, kurang benar gitu ya, yang salah ya. Itu pas ngeliat rekaman itu, wah iya konyol juga ya, lucu ya gitu. Iya, heeh. Bener bener.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Bener, oke. Mhm. <chuckles> Oke, iya iya. Mhm. Salah, kurang bener, iya. <chuckles> Jadi malu ya Bang ya. <chuckles> Nah, kalo Abang kan suka nge-gym gitu kan Bang? Nah itu
Suka, iya terus? Mhm.
Iya, eee, Abang tuh sekarang ada kayak trainer-nya sendiri gitu gak sih yang pelatih sendiri gitu, kalau nge-gym gitu?
Oh, iya. Jadi jadi ceritanya itu, eee, dulu, eee, iseng sih karena itu aku ngelihat gerakanku kok aneh ya, mungkin kalau di-upload juga aku bakalan banyak yang hujat nih itu kan. Akhirnya, singkat cerita, aku, eee, sewa PT gitu kan, eee, ya, akhirnya aku jadi tahu, eee, apa gerakan yang bener itu. Jadi ho obi hobinya itu jadi kerasa, eee, lebih apa ya lebih ke profesional gak profesional sih, lebih lebih nah, mendalami, iya, mendalami lebih mena mendalami cara cara mainnya di sana bekat berkat ada yang koreksi dari PT-PT itulah. Jadi jadi seneng, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Lebih lebih mendalamilah mungkin ya? Iya. Mhm. Mhm.
Jadi kalo lu masih e sa sampe sekarang masih hobinya masih nge-game?
Mmm.

Halo Bro, aduh malem-malem nih.
Uh, halo, Bro, iya Bro. <chuckles>
Nih nih, aku jadi, eee, pengen sharing-sharing tentang hobi nih.
Oke. Boleh boleh boleh.
Heeh. Jadi kayak hobi itu pasti kan ada ceritanya nih kayak kenangan hobi, eee, kayak aku nih hobi aku tuh banyak enggak enggak spesifik kayak suka ini, ini terus gitu kan. Kayak gue demen mancing mancing gitu atau demen nge-gym, bener-bener nge-gym gitu. Nah, kayak kalau kenangan di mancing itu pernah aku tuh, eee, kesel gara-gara udah udah mancing tuh dari pagi kan, dari pagi ke tengah laut, eh, habis itu gak dapet-dapet ikan. Sekalinya mau dapet ikannya gede, ah, itu pancingan itu malah ketarik gak aku pegang kan, udah nyemplung ke laut dah itu. Jadi itu aku yang paling inget wi kayak waduh itu waktu awal-awal mancing tuh kayak, eee, kapok gak ya kapok gak ya gitu. Jadi kenangan kayak gitu tuh ye kayak kalau mancing kenangan buruk sih, cuman, eee, aku pengen ulangin lagi ulangin lagi terus, eee, ada momen kalau aku dapet dapet banyak itu ngerasa puas gitu. Nah, kalau, eee, kalau kalau nge-gym itu memang aku, eee, kalau di-rating ya, posisinya nge-gym lebih tinggi daripada mancing itu, hobi. Iya. Nah, hobinya itu apa ya, eee, spesialnya dari hobi aku nge-gym adalah, eee, dulu ngerasa badan aku segitu-gitu aja kan kayak, eee eee, apa, berat badan ya, 60 kg lah, 60 kg pernah lima puluh lima, lima delapan pernah, 60 kg terus habis naik bisa ke 70 kg kan. Nah, itu, eee, aku tuh mikir gak gak pengen gak pengen gendut gitu kan. Gimana caranya, eee, biar gak gendut gitu. Akhirnya ketemulah nge-gym heeh. Dan itu beneran bisa bentuk badan gitu. Jadi aku ngerasa, eee, apresiasi diri, eee, sendiri itu dengan nge-gym dengan, eee, apa ya, mengolah raga gitu loh jadi, eee, ngerasa bangga gitu. Kalau lu apa sih hobi lu?
Mhm. Oke, heeh. Bener bener. Oke oke. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Oke, <chuckles> Mhm, oke oke. Mmm. Mmm, ya ya ya. Bener. Mhm. Ya ya. Mancing, oke. Mhm. Mhm, bener. Mmm. Mhm. Mmm. Bener. Iya iya. Mmm. Oke. Kalo gue sih ini Bang kayak main game, olahraga juga iya sih. Cuma olahraganya yang kayak ringan-ringan aja kayak hobi olahraga yang joging-joging gitu atau workout di rumah gitu sih Bang kalo aku, mhm.
Eee, ya ya ya, aku juga hobi sih nge-game coba deh kalau game apa yang ini yang berkesan?
Kalo mhm.